Esatto. Ma, ehm, se no come ti senti quando commetti un errore, sei una persona che risolve subito, pensa subito a risolverlo o sta lì a diciamo lamentarsi sul fatto che sia sbagliato e si ci si rimprovera?
Mh. Mh. Beh diciamo che dipende, tipo nel mio lavoro certe volte commettere un errore può essere fatale perché inizia, insomma, a cercare una una mhmm, cioè una volta che hai commesso un errore e hai una perdita, inizi a cercare una un modo di di vendicarti con con te stesso in realtà, però pensando che tu s cioè somma non meritavi quella di di di fare quell'errore però l'hai fatto e quindi continui a ripetere lo stesso errore di provare a entrare nel revenge mode, no, quindi a insistere, insistere, insistere finché non ottieni quel risultato, che magari quel giorno non non dovevi ottenere non potevi ottenere.
Mh-mh. Esatto. Però alla fine siamo esseri umani quindi possiamo sbagliare ed è normare ed è normale commettere molti errori. A anche perché dagli errori alla fine si impara. Anche nella m negli errori nelle relazioni, grazie a questi errori capisci come affrontare poi le relazioni nuove, c lì capisci sempre come come risolvere.
Beh diciamo che

<chuckles> Esatto, sì. Però diciamo che, uhm, quando fa fai le guide con l'istruttore, segui tutto nel dettaglio, vedi a volte gli altri come guidano e che fanno tantissimi errori. Però, credo che dopo un po', un paio di anni di guida sia anche naturale commettere d questi errori, perché uno inizia abituarsi alla guida e quindi inizia un po' a modificarla a modo suo.
Eh, eh. Sì esatto, perché comunque prendono il cioè, a volte prendono il sopravvento le abitudini, no, quindi comunque anche magari l'abitudine, per chi ce l'ha, perché qualcuno ce l'ha ancora, di non mettersi la cintura di sicurezza, ehm cioè, che comunque, magari, ecco, ti pendono anche un po' in giro gli amici quando ti metti la cintura di sicurezza, no, però comunque parte che non rischi una multa, e poi comunque ti protegge da determinate situazioni, quindi vale la pena usarla, no? <clears throat> Sì, ed è facile che ti abitui ed abituandoti con questa cattiva abitudine, la rendi una cosa normale e la normalizzi, e quindi continui a farlo imperterrite finché non ti prendi una multa, no?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esatto, è più per la salute. Mh-mh. Esatto. Quindi, diciamo che ci son certi errori che li commetti per abitudine. E lì, diciamo, che è un po' più complicato a risolvere questi errori, perché quando si tratta di abitudine devi disabituarti e quindi è tutto un percorso più complesso. Poi, ovvio, ora stiamo parlando di guida, poi ovviamente ci sono certe abitudini che son sbagliate che però è più difficile
Esatto. Beh
a per di a da risolvere.
Certo, bisogna Certo, ci sono delle abitudini che si fissano di più, che è più f difficile da da da eliminare dalla propria dalla propria routine, no, dalla propria scelte che si fanno di giorno in giorno. Un modo buono è sempre quello di scriverlo, secondo me, cioè scriversi le cattive abitudini. Cioè, per esempio, nodo ti faccio un esempio: passi nella stessa strada, prendi la stessa multa con l'autovelox, perfetto, ti scrivi che ogni volta che passi in quella strada, ehm, non ti ricordi che devi alzare e abbassare la velocità e ti prendi la multa.
Mh-mh, esatto. Esatto, così così ti ricordi anche vedendolo scritto e rileggendolo un paio di volte.
Oppure ti arriva la multa esatto, oppure ti arriva la multa e, tipo, te la tieni, non lo so, tipo te la tieni da qualche parte così te lo ricordi ogni volta che ti è cos esat tipo talismano. Te la tieni lì, e, esatto, no, però, mhmm, capito, è per fare un esempio un po' così, un po' generalizzante però, mhmm, ripetere gli stessi errori è un po' tipo come, boh, sapere che <smacks lips> se vado da una parte, non lo so, vengo rapinato e continuare ad andarci, capito?
<chuckles> Mh, te la appendi in casa. <chuckles> Esa